मेरे साथ में एक काफ़ी दिनों से एक समस्या बनी हुई है, सबसे ज़्यादा ये है कि एक अ, निराशा और आलोचना का डर सताया रहता है मुझे हर समय पे। क्योंकि होता तो मुझे लगता है कि हर किसी के साथ में है लेकिन मेरे साथ थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ये चीज़ें मेरे साथ में जीवन में अभी अभी फिलहाल वर्तमान में बहुत ज़्यादा ही हो गई हैं। क्या है कि ना, मुझे अ, क्या अ, जहाँ मैं कार्य कर रहा हूँ और जो मेरा कार्यस्थल है, वहाँ पे क्योंकि थोड़े-से सहकर्मी भी ज़्यादा हैं, 20-25 लोग हैं वहाँ पे हम लोग काम करते हैं। तो कई बार होता है ना कि प्रबंधन जो लक्ष्य निर्धारित करता है सभी के लिए, तो उन सबको एक समय सीमा दी जाती है, जो अपने समय सीमा के अंदर रह के कार्य करें। तो कुछ ऐसे भी हैं कि जो बहुत अपनी ईमानदारी के साथ में उस समय-सीमा के अंदर और बहुत अच्छे सुचारू रूप से कार्य करके उनको देते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसा है ना कि नहीं करते हैं, मक्कारी करते हैं और ऊपर से समय सीमा के अंदर कार्य नहीं कर पाते हैं और जो कार्य करके देता है अ, तो उनके बारे में पीछे आलोचनाएँ करते हैं। उनके बारे में पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं उनसे बिना क्लियर करे हुए कोई भी चीज़। तो कहीं न कहीं ना, कोई कार्य करने के लिए ना एक निराशा-सी बनी रहती है कि अरे! यार, अगर बहुत सोच-समझ के करना पड़ रहा है, अगर मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी ना उसमें बहुत सोचना पड़ रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन आलोचनाओं से और आगे के लिए मैं कोई कार्य कर रहा हूँ तो उस निराशा से मैं कैसे अ, डरूँ और अ, जोखिम लेके आगे बढ़ूँ?
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। नहीं, नहीं, देखिए, बिल्कुल भी आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और परेशान होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। होता है, जब जहाँ पे सब लोग एक साथ काम करते हैं, तो वहाँ कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि आपको क्या करना है, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको किस तरह की जो आलोचना है, आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? आपके, यानी कि काम को लेकर अ, बोला जाता है या फिर आपके, कहते हैं ना कि आपको देखकर, जैसे कि आप कैसे दिखते हैं, कैसा बोलते हैं, उसके साथ, वो क्या प्रभावित करता है? प्लीज़ बताइए।
जी, बिल जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात करी। अ, जो आप समझ पाए हैं, वही सारी चीज़ें हैं कि एक तो सबसे ज़्यादा जो समय व्यतीत कर रहा हूँ मैं, अपने कार्यस्थल पे ही पूरा दोपहर का ही और शाम का समय चला जाता है वहाँ पे और अ, क्योंकि वही अ, कार्य करना और कोई कार्य अपना ईमानदारी से करना और जो कुछ लोग अपने आस-पास के ऐसे लोग हो जाते हैं कि अगर काम कर दें और जो नहीं करता है, वही मुकरने ओ काम करने वालों की बुराई करता है और पैर पीछे खींचने की कोशिश करता है कि, "अरे! यार, फिर हम अपने आप को कैसे वहाँ पे आगे बढ़ा पाएँगे, अगर सामने वाला" जबकि उनको उनको भी अच्छा काम करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। इसका ये अर्थ नहीं है कि वो दूसरे का जो काम अच्छा कर रहा है ये मेरी बात नहीं है, मेरे साथ और 2 1-2 लोग हैं, उनके साथ भी यही हो रहा है। लेकिन ये मैं तो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हूँ, देखिए। तो कहीं न कहीं वो क्या कर रहे हैं कि वो इधर जाना, आलोचना करना और हायर लेवल के लोगों के पास जाके अ, आलोचना करना कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वो तो ऐसा और ऐसा, जैसे कहा जाता है। तो लेकिन मैं तो अपना कार्य मुझे, देखिए, भरोसा अपने कार्यों पे और विश्वास है, तो मैं अपना कार्य जो है, बहुत ईमानदारी के साथ, सुचारू रूप से उस समय सीमा के अंदर करके, मैं जो है, वो उनको दे भी देता हूँ। पर देखिए और रही बात कुछ और चीज़ों में कि कुछ पहनावे-ओढ़ावे में कि, "कोई कैसा क्या पहन के आ रहा है, यहाँ तो ऐसा नहीं आना चाहिए और वैसा नहीं आना चाहिए।" ये सब चारी अ, सारी चीज़ें आलोचना के तौर पे ये भी सुनने में मिलती रहती हैं, किसी तीसरे व्यक्ति से। हैं? अगर भई, किसी को मेरे से दिक्कत है, तो वो कम से कम डायरेक्ट मुझसे आके तो पूछे और मैं उसको सारी बातें और सारी जो विचार हैं मेरे मन में या उसके मन में, तो मैं उसको क्लियर तो कर पाऊँ, एकदम पूरे अच्छे से बता पाऊँ। भई, तीसरा व्यक्ति उसको क्या बता पाएगा आलोचना करने से? फिर उसके अ, साथ में मेरे पास बात आती है कि, "भई, वो आपके लिए ऐसा कह रहा था।" पर ये है कि सामने तो बोले।
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। <clicks tongue> अ हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हाँ, देखिए मैं काफ़ी अच्छे से समझ चुकी हूँ। लेकिन आपको कई बार क्या होता है कि अ, आपको जो आलोचना है, बिल्कुल हाँ, आपको परेशान करती है लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या करना है। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको किस अल हालात में आप जोखिम लेने से सबसे ज़्यादा घबरा जाते हैं? है ना? क्योंकि अ, एक तो हो गया आपका जो कार्यस्थल है जहाँ पे आप काम करते हैं या फिर आपका जो परिवार है या आपके जो व्यक्तिगत अ, जो फैसले होते हैं किस कौन-सी चीज़ आपको ज़्यादा परेशान करती है?
जी। जी देखिए क्या है कि कुछ पारिवारिक फैसले हैं उनको लेने में या उनकी ज़िम्मेदारियों के चलते ना मैं इन चीज़ों में जोखिम लेने से ना बहुत ज़्यादा घबरा-सा जाता हूँ। <sniffs> कि अभी कोई चीज़ जो है जैसे कि अभी मैं कहीं काम कर रहा हूँ, मेरे मन में कर मन में कई बार ख्याल भी आया कि क्या मुझे ये अपनी नौकरी बदल देनी चाहिए क्या? पर जो एक अ, अब वो सबसे बड़ा तो समम समय यही है कि अब ये जब बदलने वाली बात आ गई हालाँकि ये किसी के लिए बहुत छोटी बात होती है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। कि अगर मैं नौकरी बदल भी देता हूँ तो इन सब चीज़ों के चलते हुए तो हूँ, इसकी क्या सिऑरिटी या गारंटी है कि दूसरी जगह पे ये सब सारी चीज़ें नहीं होंगी। क्योंकि ये तो इंसानी फितरत है। भई आप किसका-किसका मुँह बंद कर सकते हैं। तो ये ये इन सब चीज़ों को छोड़ के ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो कई पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, तो उनके चलते अगर ये मेरे लिए एक जोखिम लेने जैसा ही हो जाता है। क्योंकि इसको बदलना और दूसरे में नए सिरे से लगना और वहाँ जो म सहकर्मी कर्मचारी होंगे वो मेरे लिए नए होंगे, जिनके साथ मुझे अपना सामंजस्य और जो तालमेल है वो बिठा के चलने में मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी समस्या का और सामना ना करना पड़ जाए। इसकी वजह से अभी जो यहाँ पे चल रहा है, कम से कम मैं लोगों को जानता हूँ, लोग मुझे जानते हैं। और रही बात आलोचना वाली ये तो कहीं न कहीं एक दूसरे के बारे में चलती रहती है जो मैं सुन पाता हूँ। तो ये सब सारी चीज़ों के चलते भी ना मैं बिल्कुल जोखिम नहीं ले पा रहा हूँ। जब्कि मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि ये जो मेरा ज़ोन है इससे मुझे बाहर भी निकलना चाहिए ताकि कुछ और चीज़ें अ, आगे बढ़ूँ मैं। यहाँ पे अगर बस इसी के भरोसे अगर टिका रहूँगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ पाऊँगा।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
हाँ।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
जी, जी। जी, बिल्कुल। अभी क्या है कि मेरे साथ हाल ही में न्य अ, अगर बात करें तो 1 आध महीने के लगभग का समय हो गया, जहाँ पे मैंने बताया आपको जहाँ पे मैं कार्य करता हूँ, वहीं पे एक साथ में कि मतलब बहुत मुझे ये आलोचना सुनने में सामने आई तो मैंने उनके साथ बैठ के बातचीत करी। और उनको सारी बातें बताई कि भई अगर आपको मुझसे कोई दिक्कत है अ, तो आप ये जो पीठ-पीछे बोल रहे हैं ये आपको मुझसे पहले बोलना चाहिए तो उसमें आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये पीठ अ, पीछे बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि "नहीं-नहीं-नहीं मैंने तो नहीं बोला ऐसा, नहीं बोला।" जब्कि तीसरा व्यक्ति मुझे बोल रहा है। तो मैंने कहा फिर यार तू स वो जो तीसरा व्यक्ति है जो मेरे पास आके बोल रहा है वो गलत है। है ना? तो वो गलत है तो आप उसको सामने बुला के सारी चीज़ें क्लियर कर लो। बोले "वो सही नहीं होगा।" तो मैंने कहा फिर आपके अंदर कहीं न कहीं डर बना हुआ है उस चीज़ को लेके। आपको बोलना भी है और आप डर भी रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो मैंने उसे क्लियर करने की कोशिश करी। तो इन बहुत बेकार ये जो रहा, मेरा अनुभव रहा इन सब चीज़ों में। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये जो जोखिम लेना है किसी चीज़ को क्योंकि ये चीज़ें देखिए कि मैं दूसरी जगह जाऊँगा वहाँ भी हो सकती है लेकिन पुरानी चीज़ों को अपना जमा-जमाया कार्य को छोड़ के नई जगह पे जाने में काफ़ी तकलीफ होती है। हो सकता है समस्या और बढ़ सकती हैं। नए लोग को जानना, नया काम समझना, तो उसमें दिक्कत जाती है। जी।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हाँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। अनुभव, हाँ। हुँ। नहीं। हाँ। हुँ। हुँ। बिल्कुल आप सही जी। तो मेरा आपसे एक आखिरी प्रश्न है, मुझे ये बताइए कि क्या आपके पास कोई ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति है जिससे या फिर समर्थन है जिससे आप अपनी बात कर सकते हैं? या आप उनकी मदद ले सकते हैं?
जी, जी, बिल्कुल। मेरा एक बचपन का मित्र है अ, मैं उससे मदद ले सकता हूँ और हालाँकि मैंने बहुत गहराई में जाके तो उनको कोई बातें नहीं बताई हैं पर ऐसे ही जब मिलना-जुलना हमारा होता है तो मैंने उनको कुछ बातें ऊपरी सतह पे बताई हैं। तो उन्होंने भी बोला है कि नहीं बैठ के बात करना चाहिए और अगर किसी के साथ कोई दिक्कत है तो उसको भी आपके पास आना चाहिए, समझाना चाहिए। तो मैंने उनसे इस तरीके की बातें की। उन्होंने भी मुझे समझाया। वैसे मैंने थोड़ा-सा किया भी तो काफ़ी उससे ज़्यादा बात बन नहीं पाई। <sniffs> तो वही मुझे कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को लेके ना देखिए बहुत एक जोखिम और खासतौर पे एक निराशा का मन जो है वो निराश रहता है। यार ऐसे लोग हैं, कैसा है? तो क्या कार्य कर पाएँगे? उम, कहीं न कहीं मुझे दिक्कत बनी हुई है।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
जी। देखिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से स समझा है, सुना है, कहीं न कहीं मैं महसूस कर पा रही हूँ हो जाता है। हमें बाहरी आलोचना का डर अक्सर इसलिए होता है क्योंकि हमें अपनी कीमत नहीं पता होती, है ना? हम जब अपनी कीमत है ना लोगों की राय से जोड़ लेते हैं जैसे कि आपने बताया कि लोग क्या कहेंगे? आपको लोगों का डर है कि म जैसे कि आप पहनते हैं या ते है उससे आपको लोगों का डर लगा रहता है पर देखिए मैं ये सारी जो ठीक है स्वाभाविक है होना। लेकिन ये सारी बातें आप तब सोचते हैं जब आपका ना मन आपको लगता है कि मैं मुझ मेरे बारे में लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं, है ना? और जो जोखिम हटाने से आप पीछे हट जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं इसका मतलब बस इतना है कि आपका जो मन अपने आप को चोट पहचाने से डर रहा है है ना? चिंता कर रहा है। देखिए, आपको क्या करना है सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको लोगों की परवाह नहीं करनी। आपको अगर आपको लूक को लेके है, आपको जो अच्छा लगता है जिसमें आप कम्फ़र्टेबल महसूस करते हो आप वो पहनिए। ठीक है और जो आपका जो आपके अंदर जो ये नकारात्मक सोच आ रही है कि लोग क्या कहेंगे? वो क्या कहेगा? आपको इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं होनी चाहिए आप वही कीजिए अपनी तरफ से वो कहते हैं ना कि अपने लिए अपने लिए आत्म-सम्मान बना कर रखिए। आपको अ अंदर से आत्मविश्वास भी होना चाहिए और अपने उप अपने लिए आत्म सम्मा जब आप खुद अपना सम्मान नहीं करेंगे तो लोग आपसे आपकी कैसे सम्मान करेंगे, है ना? और जो आपसे असफलता हो चुकी है, आपसे गलतियाँ हो चुकी हैं, उनसे सीखना है, डरना नहीं है। आपको सीखना है कि हाँ, ठीक है मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं मैं आगे बढ़ जाता हूँ। दुनिया से गलती हो जाती है। मुझसे हो गई तो क्या हो गया? मैं भी इंसान हूँ, है ना।
जी। हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी।
सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको ये जो आपके अंदर डर है ना इसको मुझे लगता है कि मिटाना ज़रूरी नहीं बल्कि बस इतना ही काफ़ी है कि आप खुद को पहचानो कि आलोचना हर कदम पर हो सकती है। चाहे आप करो आप चाहे आप तुम आप कुछ करो या ना करो जब हम कहते हैं जोखिम लेंगे ही नहीं तब भी लोग कुछ न कुछ बोलेंगे तब लोग बोलेंगे कि कुछ करता ही नहीं है देख लो वेला बैठा हुआ है ना?
हुँ, हुँ। बिल्कुल, सही ब हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो लोगों का तो काम है कहना अगर आप लोगों के डर से कुछ नहीं करेंगे तो फिर तो आपकी जो ज़िंदगी में आपका जो गोल है जो आप पाना चाहते हैं वो कभी पा नहीं पाएँगे। सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा रखना है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं करूँगा मुझसे ही होगा तभी देखिए क्या आपको लोगों की फिर प्रवाह होगी ही नहीं। अपने अंदर से नकारात्मकता आपने निकाल देनी है। जी।
हुँ, हुँ। जी, आपने बहुत अच्छा सलाह दी है, बहुत अच्छे सुझाव दिए। मैं आपकी सराहना करता हूँ सलाह की और आपके समर्थन और मदद के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, मुझे खुशी हुई कि आपको मेरी जो सुझाव है पसंद आए, आइंदा भी अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं यहाँ पे हूँ, आप मुझे कभी भी बोल सकते हैं, धन्यवाद।